ええ、Facebook はね、今、あの、結構ね、年配の人がやってるんですよね。
え、い あ、そうなんですか。
はい。
そうすると Facebook は、あの、年配の人の目に届く可能性が高いってことですよね？
高いと思いますね。
ああ、なるほど。ま、それは今まであまり考えてなかったですね。
うん。あの ええ、あの、おお話をお伺いしてると、多分、もうご自分の中では、恐らく一番効果あるのホームページだってゆう、結論出てるますよね。
ええ。 うん、ま、ターゲット層には。
情報情報渡すって意味では、ターゲット層に渡すて意味では。
ただ、あの、集客としては微妙な感じで、電話はそれからかかってこないんですよ、ホームページ見たってゆう。
うん。 はい。 はいはいはい。 あ、じゃあ、えっとホームページを見たとしいいうことで、らい来店される方はあまりいらっしゃらないんですか？
そうなんです。ただ、来店してくれるお客さんは、あの、ちゃんとターゲット層と一致しは、してるんですよ。20代、30代がホームページ見たとゆうのはほとんどなくて、やっぱりしごじゅうだいの人がホームページ見たってゆって来てくれてるので、ターゲット層はぴったり当たってるんですよね。
ああ、ん。 はい。 ああ、なるほどなるほど、の。 来てくださるんすね、はい。 当たってるんですね。ああ。そうすると、そうですね、やっぱ4、50代が多い人に見てもらうための、方策を考えた方がいいですよね。あの、SEO をやるとなると、多分ものすごく大変だと思いますね。
ええ。 ええ。 そうなんですね。